Olha só, eh, eu gostaria muito de uma orientação sua porque eu estou com uma certa dificuldade nesse final de ano, né, que tá chegando esse final de ano, aquela coisa de dar presentes e eu estou com di essa é a época. Então eu estou com dificuldade. Eu não sei como encontrar um presente bom, sabe, e, assim, adequado para minha esposa, por exemplo, né, até pra minha filha também.
Ok. Claro, é pra É, esses presentes são importantes, aí no cu no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, mas, eh, precisava de detalhes. Como é que é a família aí? Como é que é aí?
Ah, tá certo então. Então é isso, eh, eu quero, né, encontrar, assim, um um um presente legal para minha esposa, pra minha filha. Eh, minha filha, principalmente, ela está na expectativa desse Natal. <chuckles> E aí, assim, a já tem um certo tempo, né, que ela só fala nisso. E, então eu quero realmente ver um presente que que marque, né, que que ela goste mesmo, que ela guarde, e minha esposa também, eh
Aham, sim. Claro. Que idade que a menina tem? Só pra
A minha filha, ela tem 5 anos.
Ah ok.
Isso. E e assim e e minha esposa, eh, eu também não sei. Eh, tem uma série de coisas que eu poderia dar, mas eu, enfim, eu fico perdido dentre essas séries de coisas. É por isso que eu estou aqui procurando uma ajuda e tal.
O claro, claro, eu entendo. Bom, quanto tempo vocês estão juntos?
Ah, nós estamos juntos, hã, nós estamos casados há 7 anos. Mas no total, nós já temos ali o que acho que uns 9 anos.
Aham. Bom, então você j você já deve conhecer bem, né, a tua esposa, os gostos dela.
Isso, isso.
Você sabe se ela gosta mais de aqueles presentes que são, eh, experiências tipo uma viagem, um fim de semana no spa? Ou ela gosta mais de presentes que são, eh eh, objetos assim, coisas de valor? Ah, aí depende de você conhecer a tua esposa, né.
Entendi, tá aí. Ela ela gosta mais de presentes palpáveis mesmo, né. Daquela coisa que ela <chuckles> ela vai ter ali no momento, vai abrir e pronto. Ela gosta dessa experiência de
Ah, ok. Ai
né, de ver algo, de receber algo, ela ela ama isso.
Ah, ok, então você já pode começar por aí, né.
Já começo por aí, verdade.
E a bom, a menina tem 5 anos. Normalmente, as crianças dessa idade é uma menina, né, ainda Eh, ela é mais moderna para a idade, tipo, ela já está inserida aí no em jogos eletrônicos, ou ela é aquela criança meio meio antiga, que ainda gosta de de boneca, de coisa de menina? Como é que é?
É isso, é Na verdade, a gente ela gosta até dos joguinhos eletrônicos, mas a gente evita deixar ela, né, tão, eh, exposta a a a a celular e a in a internet, essas coisas.
Aham. Sim. Claro.
Mas o o maior parte do tempo ela passa, realmente, é com os ursinhos dela, com as bonecas, na piscina de bolinha dela.
É, perfeito. É é, eu imagino que a tua esposa passa a maior parte do tempo com a criança, não é?
Ah, mais ou menos, porque, eh, hoje eu tra eu trabalho em casa, né, de forma remota. Então eu hoje eu tenho tido mais contato com as crianças, porque minha esposa ela trabalha fora, né
Ah. Ah, ok, é que normalmente a a que o pai ou a mãe passam mais tempo com a criança, assim, no é é bom po colocar essa pessoa encarregada de escolher o presente da da menina, mas já que é como você me descreveu. Eu acho que vai ter que ser você, então. <laughs>
Isso. É, vai ter que ser eu não tem jeito, não. <laughs>
Ah, o importante você procura algo é, no caso da da tua esposa, que você falou que é uma pessoa que ela prefere objetos mais Quando eu digo objeto, eu digo um presente físico, né. No caso, não uma experiência física. Eh, a algo útil e de qualidade e de bom preço. Eu sei que é essa trifeta às vezes é difícil de conseguir, né. Útil de boa qualida eh, útil, qualidade e bom preço, mas você tem a tecnologia da internet pra pra procurar várias plataformas, eBay, Amazon, a Walmart também vende coisas online, eh, Target, eh.
Sim, sim, presente físico. Sim, sim, sim. Verdade. Aham.
Lá no eu não sei se no Bras você está no Brasil?
Não, eu tô em Portugal.
Ah, na Europa. Ah, eu acho que você teria que qual que é a melhor plataforma na Europa, então pra qual que, eh, você pode procurar um presente que encaixe nessas 3. Como é que está o orçamento com os presentes desse fim de ano?
Isso. É isso, o orçamento ele tá um pouco apertado, mas é possível sim, eh, separar um um valor pra pra esses presentes sem comprometer, né, eh.
Então olha só, eh, outro incentivo para você realmente procurar bem. Eh, não economize em tempo.
Sim.
Econom <clears throat> economize em pesquisa, né, no caso.
Entendi. Que eu acredito que se seria importante, né. Eh, essa questão da da pesquisa, pra eu se dedicar dedicar tempo pra isso, né?
Absolutamente abso até até Exatamente. Até mesmo porque depois que você der o presente, eh, se quanto mais tempo você dedicar e atenção, mais a possibilidade que a tua esposa goste, né.
Uhum.
Criança criança a essa idade, elas gostam de quase tudo, né, só não compra roupa.
Pois.
Lembra quando é, lembra quando você era criança e você ganhava roupa, então, você gostava? <chuckles>
É. <laughs> Gostava não.
Não, né, <chuckles> então, só não comprar roupa, o resto a acho que não vai ter problema com a menina, mas a esposa dedica tempo, pro procura e de e as chances dela gostar vão ser maiores, né
Sim.
e, aí, você, assim, naquele momento você fala: "Ai, eu que realmente, eu esse ano, realmente, eu me dediquei a procurar o melhor presente para você.". Você vai ver que vai ser um ponto a mais que você vai ganhar, ali, no afeto da esposa.
Pois é, e cada ponto que a gente ganha com a esposa vale, né, cada pontinho, ali, <chuckles> são valiosos. <laughs>
Exatamente. Exato, você tem que personalizar esse presente, eh, como nunca. Essa que é a época do ano que você tem que ter paciência, usa a tecnologia atual que você, com certeza, vai acertar.
Ah, poxa, que bom, muito boa dica e falando aqui contigo, eu já estava aqui pensando, né, porque eu acho que, assim, durante eh, nos últimos dias, assim, últimos meses, vamos colocar últimos meses, eh, eu falando contigo, eu comecei a lembrar aqui de al acho que algumas dicas que, indiretamente, ela estava me dando.
Ah. OK. Olha, isso é muito importante. Olha.
Pois é, pois é. Eu estava aqui lembrando em relação a ela falando alguma coisa de sapato e tal, assim.
Ah, isso daí já é a aí aí já é um pouco mais bom, você tem que conhecer bem a tua esposa, né, porque o o sapato feminino, aí você teria que
Isso, isso.
dá uma olhada lá na no guarda-roupa, ver qual que é o estilo dela, né?
É, apesar de que ela ela é bem tranquila em relação a isso, eh, eu, eh, ela mesmo, muita das vezes ela ela ela me pede dicas de de de de como ela está vestida, porque ela considera que eu entendo disso, né. Porque eu é é, ela até fala que eu deveria fazer alguma coisa na área de moda, porque <laughs> as dicas
Olha, então, que bom. Então, você é daqueles você é daqueles maridos que são abençoados de ter um pouco de gosto de feminino com a com as vestimento, então isso dá uma vantagem muito grande. É outra ideia. Ela tem uma uma uma amiga uma melhor amiga em Portugal?
É. Tem, tem, tem, tem, não, e amiga nossa em comum
Aí você poderia dar o Perfeito. Você poderia, assim, dar entrar em contato, né. Eh, aí você pergunta "Não, o que que você acha? Que tipo de sapato você acha que é a minha", se é que é o que você quer dar, né.
Aham.
Ah lógico, você pede pra ela guardar segredo, né. Mas melhor coisa é você, eh, procurar um ponto de vista feminino da melhor amiga da tua esposa, que daí é outra
Sim.
forma de pesquisa que realmente acho que funciona.
É. É e eu acho que seria bem melhor do que eu confiar no meu nos meus instintos. Eu acho que eu fiz eu re o pois, mas eu ficaria realmente bem seguro e pedindo a opinião dessa amiga dela, porque realmente essa amiga dela conhece ela bastante, elas, eh, elas conversam bastante e tal e e assim, por coincidência, elas até tem gostos parecidos, né. Então
É, você poderia usar os 2, né. Usar os 2, exatamente. Ó, então Ah, isso facilita. O importante é que, eh, na hora, se você escolher o presente bom ou certo, né, que vai deixar ela alegre, isso vai te deixar alegre. Vai ser o bem-estar dos 2, você vai se sentir mais seguro, vai vai reforçar a a relação. Às vezes, você pensa: "Mas é só um presente", mas acho que o Natal é é é a época do ano que você tem que acertar no pres Natal e aniversário, né. São os dois duas vezes do ano que você tem que
Hum, é. Sim. Ah, isso é mesmo.
dedicar mesmo pra dar o presidente certo. Então
É isso porque é um um um período do ano que é específico para isso, né? Claro, você pode fazer isso o ano todo e tal, mas é é é é uma data significativa e que gera gera lembranças, memórias afetivas.
Exatamente. É exatamente é é. Fortalece a relação, assim, e você sabe, né. Quando ela for te dar o presente, a tua esposa, você vai gostar, independente que você não gostar.
Fortalece. <laughs>
Você tem que gostar de qualquer jeito, né, e principalmente quando criança começa a dar presente, né, ca não sei se sua filha já eh, a tua obrigação como marido, pai é gostar do presente.
É uma independente meu Deus que lindo isso aqui tá muito, ó top.
É. <chuckles> É uma das maiores obrigações do marido, é gostar do presente que você recebe da esposa, da filha e do filho.
Eu já vivo isso com minha filha já há um há há 1 ano e alguma coisa, quando ela chega com as coisas dela da creche, né?
Então. Exatamente, você tem que adorar tudo e e é, né. Ah, nesse sentido, não é democracia, é é é uma ditadura, o o pai e o ma o pai e o marido não não tem não gostar. Então, a partir daí é
E aí o É aí, não tem escolha, não tem escolha, é é gostar ou gostar, é amar ou amar e pronto.
Exatamente. Exatamente é assim que o o mundo gira.
É verdade, verdade. Então é isso. Eu vou vou procurar realmente sa eh, ver, né, com essa amiga de minha esposa. E ver se seria bom a questão do sapato ou alguma outra dica que ela possa me dar também, né, sei lá, um casaco princi
É. É algum lugar para começar, é pesquisando com a amiga, mas faz ela, ah, jurar segredo, né, pra não estragar a surpresa.
Claro para não estragar a surpresa. <laughs>
Exatamente.
Olha, deixa eu te falar, eu agradeço muito pelas dicas. Você me ajudou bastante de verdade nos 4 presentes, né. No no ou, na verdade, nos 2 presentes que eu eh, que eu pedi uma orientação para ti. E, assim, eh, eu vou realmente seguir cada dica sua, sabe? E a eu acredito que vai dar bom, vai dar bom. E, se eu tiver a oportunidade, eu quero te trazer o feedback. <laughs>
Ai, que bom, que bom. Aham. OK. Ok. Obrigado, obrigado
Tá certo. Então é isso, um forte abraço e até uma próxima.
Até a